Ehm, allora ho continuato, uhm, fino all'età di 16, 17 anni circa, ehm, dopodiché ho purtroppo ho lasciato andare questa cosa, un po' per il famoso esame di maturità e poi successivamente per tutti gli impegni universitari che solitamente si hanno quando si decide appunto di proseguire, ehm, con gli studi. Ehm. E quindi purtroppo l'ho lasciata andare ed è un un un un grandissimo rimpianto che ho. Ehm. Però però beh, mi dico sempre che, mhmm, siccome sento che questa sarebbe assolutamente un'attività che, uhm, potrebbe ancora permettermi di in insomma, ritrovare magari quella parte di me, ehm, che insomma è particolarmente in interessata all'aspetto interpretativo, eccetera eccetera, dell'arte. Mhmm, credo che possa sì, sì, credo assolutamente che sia ancora uno dei modi attraverso i quali potrei esprimere me stessa al meglio. Ehm, però comunque ho messo da parte questa cosa, ho scoperto poi chiaramente di essere <clicks tongue> appassionata anche ad altro, ehm, in particolare, mhmm, ho coltivato per un po' di anni, ehm, l'hobby, insomma, per la fotografia, mi sono poi successivamente molto appassionata al cinema mh-mh. Ehm, insomma, è un po' come se avessi, uhm, mollato o fossi andata dietro le quinte piuttosto che, ehm, stare in prima linea. Ehm, però, mhmm, un po' tutto collegato. Io credo che a volte i nostri hobby, le nostre personali t insomma, inclinazioni, ehm, siano talvolta collegate tra loro in qualche modo o abbiano quasi lo stesso spirito o un po' la stessa anima. Ehm, sì, sì, sì. Mh-mh.
Mh-mh. Sì. <tsk> Caspita. Mh. Sì. Mh-mh. Mh. <clicks tongue> Interessante. Certo. Mh-mh. Sì, sì. Quindi, ehm, se ho capito bene, con la fotografia, ehm, insomma, lo stare dietro le quinte, lo rie cioè riesci a far uscire la tua personalità, quindi è qualcosa che tu mantieni nella quotidianità, giusto?

Ehm, assolutamente sì, assolutamente sì. Poi insomma non è sempre uguale, ci sono spesso e volentieri, quando si coltiva lo stesso hobby per così tanto tempo, ehm, uhm, si individuano proprio delle settimane sì, delle settimane no, uhm, a dei mesi sì, dei mesi no, ehm, poi, ehm, i insomma il modo in cui, uhm, coltiviamo i nostri hobby, no, è anche strettamente collegato al modo in cui viviamo la vita in un determinato periodo, perché poi ci mettiamo noi stessi quando, insomma, facciamo cose di questo genere. Ehm, e sì, insomma, p uhm, a te non è mai capitato, esempio, di, ehm, star lì effettivamente o a dipingere oppure non lo so in natura, però porti te stessa, no, nella natura in quel momento, quindi se sei particolarmente di cattivo umore, ehm, ti esprimi anche con con gli animali, con uhm, in maniera non proprio serenissima diciamo.
Mh, okay. Mh-mh. Mh-mh. E certo. No. Esatto, sì. Mh-mh. Esatto, esatto, si concordo con quello che stai dicendo. E invece nella nella tua quotidianità ti capita di, mhmm, sentire l'esigenza di, ehm, non far vedere la tua autenticità, la tua personalità agli altri?
Mh-mh. Mh-mh. Ehm, beh a volte a volte sì. Poi all'inizio parlavamo qualche minuto fa, proprio del del contesto lavorativo, ad esempio, no, lì non si è poi spesso, super liberi di mostrare, ehm, come si come si sta realmente e dimostrare la propria autenticità che sia appunto, emotiva o magari anche proprio, uhm, parlando di personalità. Bisogna sempre essere un attimino, come dire, mhmm, <tsk> ehm, affini rispetto al contesto che si sta andando ad approcciare. Ehm
Mh. Sì. Mh-mh. Certo. Sì. Ma come ti fa sentire il fatto di magari non esprimerti totalmente okay il contesto che t magari, appunto, ci sono contesti e contesti che lo permettono un po' di più o un po' di meno, ma nei contesti dove non non riesci no, no, no non riesci, non puoi, perché magari hai di fronte persone che non, capirebbero o non hanno la stessa lunghezza d'onda, come ti fa sentire il non poterti esprimere totalmente?
Ehm Mh-mh. Sì, vero. Sì. Mh-mh.